Uhum. Eu acho que, hã, facilita, hã, a gente a ver as coisas, a encontrar melhor onde estão os objetos, assim, né.
Aham. Sim, com certeza. Você costuma adaptar a luz em base ao momento, ali, a atmosfera da casa? Tipo, se você vai cozinhar, se você vai fazer um jantarzinho com os amigos, você muda a luz em base à à ocasião?
Uhum, sim. Então, eu tento, dentro das minhas possibilidades, minhas limitações, sempre ter uma luz que condiz com o momento. Então por exemplo, se eu vou descansar, ou, né, se eu vou sei lá, estar com o meu namorado, daí eu prefiro só ter um abajurzinho.
Aham. Sim, uma coisinha mais aconchegante, né.
Né, ou às vezes abro eu abro uhum. Abro um pouco os estores das janelas, pra deixar entrar um pouco a luz da rua, porque a luz da rua pega aqui. Né, isso de falando à noite.
Ah.
Hã. Uhum.
Legal. Assim, o a a luz condiciona, né, a atmosfera. Mas tanto tanto pra momento de descontração, quanto pra momento, não sei, de concentração, né.
Sim, sim. Né, você até falou da luz branca, e assim, é inegável o quanto que a luz branca acorda a gente, né.
Uhum. Tipo pra estudar, né. Não vai colocar a luzinha de abajur. Eu, por exemplo, não consigo.
Uhum. Exato. Então assim, pra trabalhar também, eu acho que uma luz branca é super legal. Às vezes você se você precisa, sei lá, organizar documentos, fazer conta. Nunca te convida a luz branca, te convida ao trabalho, é. Uhum.
Uhum, tem nada a ver, né, aquela luzinha relaxante ambiente. Senão não dá vontade de fazer nada, né, com aquela luzinha relaxante e quente.